やってましたよね。今、そんな、羽子板なんか知らないんじゃないすか？みんなもう、多分もう。
うん。<laughs> そう、そう、何のためなそう、どうやって遊ぶかも分からないでしょうね、きっとね。
多分、分かんないす、「な何？」みたいな、「羽子板って何？」みたいな、聞かれそうですね。「何それ？」みたいな。
そう、何そあ、も、そういうレベルか。<laughs>
そうそうそう。<chuckles> ね。
いや、もうなんか、た卓球の日本版ってかなんかね、テニスの日本版だよみたいなのそう。も、そう、だけど、すね。あ、ほんと、昔、なんか、結構、片面凄い綺麗な、なんかね、う、そうそう。女の人がいてそうそう。そうだった。うん。そうそうそうそう。ありましたよね。う、そう、あ、ね。そんなことやって、す懐かしい。え、もう今あれないんですよね、もうね。
うーん、そうですよね。うん、そうでちょっと、い言うのがね、ちょっとね、あの、あれですけど。そう、なんなら売ってるのかなっていうぐらいですけどもね、そんなの。<chuckles> そうですよね、なんか女の人がね、なんか。ん、ん あの立体的でね、なってますね。<chuckles> ありましたありました。え、ね。懐かしい。<laughs> めちゃくちゃ懐かしい。 無いですよね、あんなの、も、ね、大体おもちゃ屋さんが無いですもんね、もう。
う、そう。 あ、そっか。
なんかもう、はい、トイザらスとかああいう風なちょっと外資系のになってきちゃって。
あ。 確かに、ですよねえ。
ね、こ子供の頃、なんか、あの、おもちゃ屋さんってなかったですか？近所に。
ありましたよ。もう、うん、お年玉もらったら絶対行くところありました、もう。
ね、ありましたよね。 うん。 にくあらましたよね。なんか、人生ゲームとかね、それこそ。ありませんした？じでんきねえ。
そう。ありましそ、ああ、やってた。やってました。うん。人生ゲームもお正月の、あの、親戚集まった時の定番ゲームでしたね。
そうですよね。で、あれね、あの、車に乗せて、ん、子供が生まれたら、あの、印つけてね。ん、なんか、懐かしいですね、とってもね。
ね。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
<laughs> いや、ほんいや、楽しかったです、とっても。あ、そ、ありがとございました。はい、失礼します。<chuckles>